Also, für mich war dann die Kombi A bezahlbarer. Ich habe mein normales Rad, das ich so oder so habe und nutze, plus dazu den Fahrradanhänger. Den habe ich dann auch oft in der Kita stehen lassen und bin dann quasi sozusagen Kids in die Kita, ab zur Bahn, mit der Bahn zur Arbeit, von der Arbeit nach Hause, äh, äh, zur Bahn, wieder zurück und dann zur Kita und die Kinder abgeholt. Oder meine Frau hat dann mit dem Fahrrad die Kinder mit dem genau, das haben wir auch oft gemacht, dass sie dann die abgeholt hat mit'm Rad. Also, das haben wir tatsächlich
Mhm. Mhm. <chuckles> Ah, ja, okay. Kann man natürlich kann man natürlich auch alles machen. Ähm, da habt ihr ja auf jeden Fall viele Ideen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass natürlich immer noch viele des das Auto am komfortabelsten finden. Findest du denn, dass es irgendwas gibt, was vielleicht auch die Arbeitgeber oder die Politik da machen könnte, um da 'n bisschen Umstieg äh, Wandel zu machen?
Ja. Ja, klar. Also, da gibt's ja richtig gute Programme vonseiten der Arbeitgeber. Das ist ja eins der klassischen Goodies aktuell, äh, dass du dir, äh, äh, quasi 'n Bike least über die Arbeit, äh, und da und meistens das sind aber in der Regel E-Bikes.
Ah. Aha.
Ähm, muss aber, glaube ich, nicht mal sein, aber auf jeden Fall, das ist natürlich 'n Anreiz. Ähm, im Prinzip sieht's, glaube ich, so aus, dass du, ähm
Ah, ja. Aha.
ja, über also, dass du im Vergü im im im Prinzip schon es relativ günstig kaufst und dann auch noch also, ich habe es selber nie gemacht, deswegen kann ich's nicht so ganz sagen. Ich habe das immer nur Leuten, die ich versucht habe anzustellen, versucht zu verkaufen, dass das eins unserer Goodies ist. Aber wie's genau funkt
Mhm. Ja, alles gut. Ja. <chuckles> Ah, ja. Also also, es es gibt diese JobBikes, ja, okay. Mhm. Genau. Und wie ist das ähm, also, findest du auch die Politik könnte da noch irgendwas zusätzlich machen? Also, es ja, Radwege gebaut, aber ansonsten
genau, die JobBikes, JobRad, genau, genau. Ja, klar. Also, ich muss sagen